Also, das das Schöne ist, ich denke, das dauert keine 1/2, 3/4 Stunde, dann riecht man's schon. Das dann dann dann fängt natürlich diese Vorfreude schon an, ähm, Farbe kriegt sie letztendlich erst zum Schluss. Also ich gehe vielleicht so nach 3, 4 Stunden irgendwann also die ich brauche da nix machen, das finde ich natürlich super. Ich gehe dann zwischendurch mal gucken und, ähm, prüfe mit'm Daumen, ob sie schon weich ist, das Fleisch und so nach ungefähr 4 1/2 Stunden, ähm, holen wir sie einmal kurz raus, äh, schneiden den Bratschlauch, äh, rechts und links einmal auf und ziehen den unter der Ente hervor, ähm, und vorher machen wir aber die Flüssigkeit also mein Mann hält dann meistens und ich schneide von unten ein und dann machen wir schon mal Flüssigkeit ähm, die die schöpfen wir schon mal ab in T in in so 'n Topf, äh, praktisch aber nur kleines Loch, dass das ganze <chuckles> Obst und Gemüse hätte ich beinah gesagt, noch drinbleibt, dass nur die Flüssigkeit schon mal 'n Teil abgeht. Und dann kommt die Ente noch mal 'n paar Minuten in 'n Ofen auf Grill, da muss man aber bei stehen bleiben und wird vorher noch schön mit Honig eingepinselt.
Mm. Mm. Mhm. Ah. Okay. Hm, mhm. Mhm. Ah. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ich wollte grad sagen, du wirst da ja bestimmt irgendwie noch was drauf schmieren. Aha, Honig.
Genau, und dann wird sie erst braun, vorher nicht. Also nicht wundern, ähm, die Bräune kommt erst die letzte 10 Minuten.
Ah, die Farbe kommt erst dann. Ah, okay, und das ist dann wirklich Honig pur oder wird der irgendwie mit Wasser noch 'n bisschen gemixt, weißt du also Honig einfach. Mhm.
Ne, Honig pur, gerne Akazienhonig, aber der ist natürlich sehr teuer, muss man gucken, was man zu Hause hat, ähm, und dann kommt die noch mal so 10 Minuten vielleicht auch nur 8, man muss wirklich 'n bisschen bei stehen bleiben, ähm, vielleicht muss man auch dann noch mal auf 150 C machen, dass die dann man merkt ja, wenn die dann Haut knusprig wird, und dann steht dem Festmahl nichts mehr im Wege.
Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja.